Bir de, yani, orada şeyi çok iyi anladım ben, yani, çocuğun başka çocuklara ne kadar ihtiyaç duyduğunu. Ya, çünkü evde önüne çocuğun dünyaları da sersen, e, çocuk aslında başka çocuklarla oynamak istiyor. Yani, oyun oynamak, oyun yaratmak çok zor bir şey. Ben bunu anladım son 5 senede. Eee
Evet. Hı hı. Tabii. Aynen öyle. Ya, o park kavramı, işte, parkta çocuklarla oynayabilmeleri çok, yani, diyorduk, yani, ne güzelmiş. Hani, gerçekten çıkabildiğimiz zamanların kıymetini o an anladık mesela.
Tabii, tabii. Kesinlikle, çok haklısınız. Umarım bir daha böyle bir, eee, korkunç bir şey görmeyiz. Peki sonra yakalandınız mı hiç Covid'e yoksa şey, emm, hiç, e e e eee, denk gelmedi mi size?
Hı hı. Umarım.